जी, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि बारिश के मौसम में ना आपके घर का माहौल आपको कैसा लगता है?
जी देखिए, मैं अगर अपनी बात बताऊँ, तो मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। न और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है इसलिए अ, ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपको पसंद होता है ना कोई चीज़, तो आपका मतलब जो मूड कह सकते हैं आप या माहौल कह सकते हैं घर का, वो अच्छा ही रहता है। मतलब ऐसा भी नहीं होता है कि बारिश हो गई तो सब लोग एकदम कूदने लग गए, ऐसे खुश हो गए। परंतु हाँ, कि सारे ही थोड़े से सकारात्मक हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और कहीं ना कहीं मौसम का अनुभव लेते हैं। बड़ा मतलब मज़े करते हैं, ये नहीं कि तनाव में बैठे रहें।
हुँ, सही कहा कि बारिश का मौसम तो होता ही ऐसा है कि मतलब जब सभी को अच्छा लगता है, मुझे लगता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या बारिश के दौरान आपके घर में कोई अ, खास महक, जैसे मिट्टी की खुशबू या फिर गरमागरम पकवानों की महक आती है?
अ, जी देखिए, एक चीज़ इसमें 2 चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। पहली चीज़ ये है कि अ, बारिश के समय ना हमारा जो घर है अ, वो उसके आगे अ, जो ज़मीन है थोड़ी-सी, वहाँ पे हम बहुत सारे पौधे, वौधे डाल के रखे हैं। तो और ज़ाहिर-सी बात है, जब भी बारिश होती है ना, तो वहाँ से अ, मिट्टी की खुशबू आती है और अगर आप पहचानेंगे तो गीली मिट्टी की जो खुशबू होती है ना, वो बहुत प्यारी होती है मतलब एकदम ऐसा आपको लगेगा कि बहुत ही ये रुचिदायक है परंतु अ, ज़ाहिर-सी बात है, आप मिट्टी को खाएँगे नहीं, परंतु खुशबू उसकी बहुत ही प्यारी आती है। इसके अलावा अ, पकवानों का तो देखिए, हमारे घर पे चलन कम है क्योंकि होता ये है, अधिकतर बार एक- एक किस्म का चल गया है कि सबको लगता है बारिश है, तो पकवान बनाएँ, पकोड़े खाएँ। परंतु अ, हमारे घर का आदत ऐसा हो गया है कि अगर बारिश होती है, तो हम सारे ही घर वाले आ के खिड़की के पास या बाहर वरांडा में या कहीं भी हम लोग बैठ जाते हैं और आनंद लेते हैं। अब वही अगर पकोड़े खाने पड़ गए, तो हमारी माताश्री को अंदर जाना पड़ेगा, उनको बनाना पड़ेगा और जब सब मज़े ले रहे हैं, वो क्यों अकेले जाएँ अंदर? तो वो वाली प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती नहीं है कि अ, खाना-वाना बनाए। हाँ! चाय-वाय चलता है। चाय-वाय क्या है, तुरंत बन के आ जाता है, चाय कभी-कभार कोई भी बना देता है चाय। तो चाय चल जाता है, परंतु पकवान का थोड़ा-सा अ, ये प्रक्रिया हमारे घर पे कम
हुँ। हुँ, समझी। अच्छा, ये बताइए ना कि बरसात के मौसम की कोई मतलब ऐसी अ, ख़ास याद या फिर कोई भी ऐसा किस्सा अ, आप बताएँ, जो मतलब घर के माहौल से जुड़ा हो या कोई बत मतलब बचपन का या फिर दोस्ती का। मतलब ये होता है ना कि एक अ, मतलब कहीं न कहीं आपको अ, बाहर बारिश के समय मतलब बाहर का नज़ारा देखना कैसा लगता है, कैसा महसूस कराता है आपको?
जी, देखिए ये बात तो सच है कि घर का जो माहौल रहता है ना वो बहुत ही बढ़िया रहता है कि एक तो वो हो जाती है कि बारिश हो रही है। सब आनंद ले रहे हैं। सब अपने-अपने काम को छोड़ के आके बैठ गए हैं। और अब खिड़की-दरवाज़े के पास बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। एक बारिश का भी आनंद होता है और एक और होता है ये कि बारिश के समय ना हवाएँ भी ठंडी हो जाती हैं। तो आप खिड़की खोल देंगे ना तो आपको पंखों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो जब आप लाइट बंद, पंखा बंद और सिर्फ शाम की रोशनी होती है ना तो सुबह की धूप की रोशनी पूरे रूम को उजाला कर देती है। परंतु शाम की रोशनी ऐसी होती है। वो भी बारिश के समय ऐसी होती है कि रूम में आपको एक दू एक-दूसरे का शक्ल दिखेगा परंतु ऐसा भी नहीं है कि अंधेरा है। तो सारे ही मतलब बैठे रहते हैं और वो वो मतलब इतना बढ़िया रहता है ना उसका जो मतलब आप कह लीजिए अनुभव कि सारे ही बैठे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। बस शांत हैं। अपनी कोई बात कर रहे हैं, हँस रहे हैं, खेल रहे हैं या सिर्फ बाहर खिड़की के बाहर ताक रहे हैं। और सही बताऊँ मैं आपको जीवन में ना काफ़ी एक सोच-विचार है। लोगों की अपनी-अपनी है परंतु मुझे लगता है कि खुश रहने के लिए आपको कुछ करना है ये ज़रूरी नहीं है। काफ़ी लोग खुशी को ढूँढ़ते हैं। कुछ करने की कोशिश करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, घूमते हैं। उनको लगता है इससे वो खुश रहेंगे। परंतु मुझे कभी-कभार लगता है खुशी अ, आप बिना कुछ करे भी खुश रह सकते हैं। बस शांत अपने आप में बैठ के भी खुश रह सकते हैं। निर्भर ये करता है आप कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं।
बिल्कुल, सही कहा आपने अ, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। अच्छा, ये बताइए ना कि आपके घर में बारिश के दौरान सबसे पसंदीदा जगह कौन-सी है? अ, जैसे कोई खिड़की के पास या फिर बालकनी नई अ, होती है ना कि का जहाँ से अच्छे से बारिश दिखती है, उसका आनंद आता है देखने का, है ना? तो अ, बताइए?
हुँ। हुँ, हुँ। जी देखिए अ, बालकनी के पास वाली जो खिड़की हमारे घर पे वहाँ पे हमको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के देखने में बहुत ही आनंद आता है और ये तो ऊपर वाला घर हो गया। अगर वहीं हम नीचे आ गए ना, तो जो घर के आगे का जो हि हिस्सा रहता है ना, जहाँ पे आप गाड़ी-वाड़ी रखते हैं, वो वाला हिस्से में अ, कैसे होता है कि ऊपर छत रहती है और आगे से आपको पानी दिखता है। तो वहाँ पे आप अगर अपने-अपने ए मतलब कुछ न कुछ बैठने के लिए लेके आ जाएँ, या कुछ नहीं तो चटाई लेके आ जाएँ और बैठे और आनंद लें, तो वहाँ पे जो आनंद आता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन होता है। क्योंकि हवाएँ आती हैं और कहीं ना कहीं मैं जैसे अभी मैं बक को बता रहा था कि बारिश में, बारिश से ज़्यादा बारिश की हवाओं का हाँ मुझे लगता है मज़ा है।
बिल्कुल सही कहा आपने। अ, ह हाँ वही मतलब बारिश की तो बहुत अच्छी होती है। ठंडी ज़रूर होती है पर एक अच्छा-सा एहसास आता है, है ना? अ, अच्छा ये बताइए कि बारिश की आवाज़ जैसे छत या फ़िर खिड़की पर बूंदों की आवाज़ ना आपके घर के माहौल को कैसे प्रभावित करती है?
हुँ, देखिए माहौल को प्रभावित ऐसे करती है कि कहीं न कहीं सारे जो व्यक्ति होते हैं ना वो अ, एक किस्म का ब्रेक ले लेते हैं। मतलब सबको पता होता है कि चलो बारिश हो रही है। हुँ, अब मन नहीं लगता अगर बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनका मन नहीं लगता। उन्हें लगता है कि यार आ जाते हैं बैठते हैं माता-पिता के साथ। तो मेरा भी वही अनुभव था। और अ, कहीं न कहीं उससे होता ये है कि आप कितने भी तनाव में हो आप जगह को उस क्षण को उस क्षण में अपना तनाव छोड़ के आगे आ जाते हैं और बैठ जाते हैं पूरे परिवार के साथ और आनंद लेते हैं ना जीवन का। तो उससे क्या होता है कि कई बार आपका मन शांत हो जाता है आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप किसी भी तनाव में बैठे हैं पिछले दो घंटे से घर पे कोई बातचीत नहीं हो रही है लेकिन अचानक से बातचीत चालू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि अ, लोग अपना तनाव अपने अ, काम के पास छोड़ के आ जाते हैं। हुँ, बालकनी के पास अ, आनंद लेने। तो आप जब अगर कहीं पे आएँ हैं और आप जान रहे हैं कि बाहर मौसम इतना अच्छा है तो ज़ाहिर से तौर पे आपको भी तनाव लेने का मन करेगा ही नहीं। तो चार लोगों के साथ आप बैठेंगे ऊपर से तो आपका कहीं न कहीं मूड भी अच्छा होगा और दूसरा आप कह सकते हैं कि आप अपने आप को ना दुखी नहीं पाएँगे।
ये तो आपने सही कहा, हाँ। अच्छा, तो मतलब क्या बारिश के दौरान आपके परिवार में के सदस्य भी मतलब एक अ, साथ समय बिताना पसंद करते हैं या सभी मतलब अपने-अपने काम में व्यस्त रहते हैं?
जी, जी, अपने-अपने काम में व्यस्त रहना अ, तो मुझे लगता है, नहीं होता है हमारे यहाँ, क्योंकि अगर आप अपने-अपने काम में व्यस्त हैं, ऐसे समय में जहाँ पे एक परिवार को साथ में अ, आनंद लेना चाहिए, तो उसका क्या मतलब हुआ? तो कई बार अम, हाँ फ़ोन पकड़ भी लेते हैं ना, तो बोल देते हैं कि, "यार नहीं-नहीं, फ़ोन मत पकड़ो यार। फ़ोन पकड़ोगे तो फिर क्या मतलब यहाँ पे बैठने का?" तो वो एक चीज़ हो जाती है ना कि परिवार का समय परिवार का समय है। अगर आप वो समय बाँटने लगेंगे, तो आपकी यादें कैसे बनेंगी? और कहीं ना कहीं एक अ, चाहे आप क दोस्तों के साथ कितना भी मज़ा आ जाए या कुछ भी, परिवार के साथ आपको मज़े से बैठने का जो अनुभव है, वो अपने आप में सबसे ख़ास है।
ये तो सही कहा आपने कि परिवार के साथ बैठने से ना काफ़ी अच्छा लगता है, उनके साथ जब हम बैठते हैं, बातें करते हैं, अपनी दिनचर्या शेयर करते हैं। है ना? काफ़ी अच्छा महसूस होता है। अच्छा, ये बताइए कि क्या घर में बारिश से जुड़ी अ, कोई आपके बचपन की ख़ास यादें या क़िस्से हैं मतलब जिन्हें आप आज भी याद करते हैं?
जी, जी, है, है, बारिश से जुड़ी तो बहुत सारे किस्से हैं। आज भी हम याद करते हैं। उनमें से एक किस्सा ये भी हो जाता था कि जितना भी हम खुश हों, जितना भी हम खुश हो जाएँ कि बारिश हो रही है, सब हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं मन में <chuckles> वो एक वो रहता था कि, "यार, दोपहर को बारिश हो गई, अब शाम को खेलने नहीं जाने मिलेगा। और शाम को खेल नहीं पाएँगे।" तो वो एक अपना अ, उस समय अर एक अलग तनाव रहता था। और दूसरा अ, कई बार आपका ना कोई ना कोई प्लान रहता है कि आप घूमने जाएँगे या कुछ खाने जाएँगे या कोई चीज़ का आपको खरीदारी करना है। तो ओ वो बारिश की वजह से वो सारी चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं और काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि अगले दिन स्कूल में कुछ ले जाना है और आपको एक दिन पहले याद आया है और जिस दिन याद आया है, उस दिन बारिश हो रही है, तो अब व्यक्ति करे तो करे क्या? तो ऐसे में तो और परेशानी हो जाती है। तो हाँ, बीच-बीच में थोड़ा बहुत मूड खराब भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अच्छा रहता है। परंतु जब अ, अच्छा रहता है, तो वो हम ऐसे बिताते हैं कि पूरा परिवार साथ में बैठा हो और कुछ कर रहा हो।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ सही कहा। अच्छा ये बताइए कि बारिश के मौसम में ना घर की नमी या फ़िर ठंडक से बचने के लिए ना आप मतलब क्या ख़ास उपाय करते हैं, जैसे हीटर का उपयोग या फ़िर कुछ अ, चूल्हा जलाते हैं या क्या करते हैं?
हुँ। जी देखिए अ, हम अ एक आदत है हमारी कि हम हीटर तो घर पे है परंतु हम हीटर को तो इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि पता नहीं उतना उसमें आनंद नहीं आता है कुछ। अ, एक चीज़ ये ज़रूर करते हैं कि हम लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी कैसे जलाएँ अगर हम बाहर चले जाएँ थोड़ा-सा मैदान के आस-पास तो वहाँ पे अगर हम लकड़ी-वकड़ी जलाते हैं तो वो बोनफायर बन के निकलता है और बोनफायर का जो मज़ा आता है ना फ़िर वो आप जितने ज़्यादा लोग ला पाएँ जितने ज़्यादा आपके दोस्त यार मित्र हैं अ, सारे अगर बैठ रहे हैं एक जगह और बोनफायर का मज़ा ले रहे हैं तो बहुत मज़ा आता है परंतु बारिश में तो ये सब संभव नहीं होता है। तो बारिश में हमें अनचाहे या ना अनचाहे में कोई भी अ, परिस्थिति हो हमको हीटर ही इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि ये आप बारिश में कैसे करेंगे बताइए? बारिश में तो वो बंद हो जाएगा। तो अ, हमें घर पे उतना पसंद नहीं होता है फ़िर भी हीटर ही इस्तेमाल करना पड़ता है।
हुँ। जी। अच्छा, जब ना बाहर तेज़ बारिश हो रही होती है, तो घर के अंदर सुरक्षित महसूस करना आपको कैसा एहसास देता है?
जी हाँ। ये एक एहसास ऐसा है, जो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी भी है कि अ, कहीं ना कहीं आपको जीवन का मूल्य अस्तित्व भी समझ आता है इसमें कि जब आप देखते हैं कि जब बाहर बारिश हो रही है और आपके सर के ऊपर एक छत है, तो वो अपने-आप में आपको बहुत एक अच्छा महसूस होता है। आपको लगता है कि उम ये एक आप आप जीवन में ये कह लीजिए कि एक प्रिविलेज है आपका कि आपके पास घर है, आप रह पा रहे हैं। आप मुश्किल परिस्थितियों में, जहाँ पे बाहर अ, बारिश ऐसी हो जा रही है, इतनी धुआँधार बारिश हो रही है। वहाँ पे आप आराम से अपने घर पे रह पा रहे हैं। ये अपने-आप में बहुत खुशी की बात है और कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी देती है व्यक्ति को हुँ कि बच्चों को घर के कम से कम कि वो आगे और अपना एक जीवनशैली इस प्रकार से बना पाएँ।
हुँ, सही कहा। अच्छा क्या बारिश के दौरान घर में अकेले रहना भी आपको मतलब शांति देता है या फ़िर आपको थोड़ा अकेलापन महसूस होता है? मतलब कई लोग होते हैं ना कि अ, अकेले रहना पसंद करते हैं पर कई लोग ऐसे होते हैं कि हर टाइम अपने आप को अकेलापन अ, महसूस कराते हैं और लगता है उनको कि ये मैं तो अकेले रह गया। तो इस बारे में ज़रा बताइए कि आपका क्या अनुभव है?
हुँ। जी देखिए मेरा अनुभव ऐसा है इस विषय में कि मुझे अकेले रहना नहीं पसंद है और मुझे अकेलापन भी महसूस होता है, और ऐसे बारिश में तो और ज़्यादा होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि यार बाहर बारिश हो रही है, इतना ठंडा हवा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, पर मेरे साथ मज़ा करने वाला कोई है ही नहीं। तो वो फ़िर उसका आनंद ही नहीं आता है। तो अकेलापन मुझे वैसे भी नहीं पसंद है और बारिश में तो और ही नहीं पसंद है।
हुँ, सही कहा, मुझे भी। अच्छा ये बताइए कि क्या आप बारिश के दौरान घर में संगीत सुनना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो मतलब किस प्रकार के संगीत आप सुनते हैं बारिश के दौरान?
हुँ देखिए बारिश के दौरान संगीत की अ, प्रथा तो हमारे घर पे बहुत अच्छे से है। अ, काफ़ी समय से ऐसा होता है कि पहले तो वो टेप रिकॉर्डर आते थे। उससे सुनते थे गाने। आजकल तो ऐसा हो गया है कि फ़ोन-वोन, लैपटॉप वगैरह सब में गाने चल जाते हैं। दो प्रकार के गाने चलते हैं, वो 2-2 अ, लोगों के हिसाब से भी चलते हैं। एक अ, चलता है फ़िर धीमे गाने। अब धीमे गाने में मुझे पसंद है अ, थोड़े एकदम ही धीमे नहीं परंतु ठीक-ठाक गाने एकदम इतना तड़क-भड़क नहीं। और मेरे पिताजी को कभी-कभार गज़ल पसंद हो जाता है। परंतु घर के बाकी सदस्यों को चाहिए एकदम तड़क-भड़क नाचने वाला गाना कि एकदम उनको मज़ा आ जाए। तो मुझे मैं थोड़ा सादगी के पीछे भागता हूँ तो मुझे इतना तड़क-भड़क नहीं पसंद। <breath>
हुँ। हुँ, सही कहा आपने, अपनी पसंद तो सभी की होती है, है ना? अच्छा, क्या घर में कोई इन्डोर गेम्स भी खेला जाता है बारिश के मौसम में?
बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए अ, एक साँप-सीढ़ी तो चलती ही है, साँप-सीढ़ी के साथ-साथ लूडो भी बहुत चलता है क्योंकि अ, घर वाले ये जो सदस्य होते हैं ना लूडो एक ऐसा अ, मतलब आप कह लीजिए खेल है कि आप जितने अ, सदस्यों के साथ खेलेंगे, जितने घर वालों के साथ खेलेंगे, उतना आपको मज़ा आएगा। वैसे, खेल आप कोई भी खेलिए, मुझे लगता है कि अगर आप अपने परिवार के साथ खेल रहे हैं कोई खेल, तो आपको उसमें मज़ा ही आना तय है क्योंकि ऐसा अ, बहुत कम उम, होता है कि आपको आपके परिवार के साथ कुछ खेल रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है। कैरम भी चल जाता है वैसे तो।
हुँ, सही कहा। अच्छा, बारिश के समय पर घर की कौन-सी खिड़की या फिर दरवाज़ा आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है?
अ, जी देखिए, खिड़की मतलब वो बेडरूम वाली खिड़की मैं कहूँगा, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आती है क्योंकि उसके बगल में बालकनी होती है तो बहुत मज़ा आता है।
जी। चलिए, तो ना आपसे बात कर कर इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मतलब बताया अपना अनुभव। तो आशा करती हूँ कि हमारी दोबारा बात होगी। धन्यवाद।
जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत आनंद आया। काफ़ी अच्छा लगा। आशा करता हूँ फिर बात हो। धन्यवाद।